Alors, il y a eu pas mal de catastrophes, heu, naturelles ces dernières années, hein, heu heu, qu'est-ce que, heu, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu en ressens les conséquences?
Heu et bah, je pense que oui. J'en ressens les conséquences et heu, principalement tout ce qui est, heu, réchauffement climatique. Parce que, ça en fait, souvent on se dit, que, heu, peu importe ce qu'on fait, ça va pas changer tout de suite mais, si tout le monde se dit ça, ça va jamais changer, parce qu'il faut la participation de tout le monde. Que ce soit pour faire du recyclage, pour réduire, heu, comment dire? Sa, heu, son émission de CO2, sa consommation d'énergie et cetera. C'est un mouvement collectif, ça doit venir de tout le monde, sinon ça va jamais fonctionner. Et heu, ouais, de toute façon on a commencé à le voir, parce que ça a commencé à provoquer des catastrophes, parce qu'on a des forêts qui qui prennent feu, on a des glaciers qui fondent et du coup ce qui va créer des tsunamis. Et heu et oui, ça commence à se ressentir.
Ah oui. Mmh mh. Ouais. Ah bah oui, toute façon, oui. Et puis Ouais. Ouais, ça a créé le voilà. Ouais, ça a causé le le le réchauffement climatique et à cause du réchauffement climatique, bon, on a les inondations, heu, maintenant on a des des c'est vrai des des feux de forêt qui qui qui n'existaient pas de cette, heu, ampleur avant. Heu, par exemple tous les ans ici où j'habite, enfin où j'habite, dans le pays où j'habite, heu, au en q heu, alors en Californie, il y a des feux de forêt, mais dévastateurs quoi, heu. Il y a 2 ans, il y en a 1 qui a défasté dévasté toute une partie de plein de maisons, sur toute une partie de la Californie. Il y en a eu encore 1, heu, cette année qui a dévasté toute une zone, heu, beaucoup de gens ont perdu leur maison, pareil.
Oui. Ah ça, c'était pas à L.A? J'ai vu ça.
C'était oui, c'était à Los An heu, vers Los Angeles, ouais. C'était, heu <gasps> mais celui d'il y a 2 ans là, il y a 2 étés, c'était encore pire, c'était carrément, heu, toute, heu, dans toute la Californie, quoi. Ça s'était répandu sur des centaines de kilomètres et heu, ils arrivaient pas à à contrôler le l'incendie. C'est il a été dévastateur, des plein, plein, plein de gens ont perdu leur maison. C'est c'est terrible mais, heu, il y a aussi, heu, maintenant nous heu, moi j'habite sur la côte est et sur la côte est et bah, il y a les on n'est pas loin du Canada et il y a des tous, bah, pareil tous les ans, il y a des feux de forêt au Canada et il y a il y a 2 ans de ça
Ouais, ça j'ai vu. Mmh.
je sais pas si c'était l'été dernier ou le le le le l'été d'avant. Il y avait eu, heu, les bouffées de fumée de l'incendie du Canada qui étaient qu qui avaient été, hem, heu heu, emportés par les vents, transportés par le vent jusqu'à New York et alors tout d'un coup, un jour je me sou oui, un jour je me souviens, je sors de chez moi et je sens comme si quelqu'un faisait un feu de camp et je sentais ça partout, mais je suis dit: «Mais comment ça se fait qu'on a cette odeur?» Et puis quelqu'un m'a dit: «Bah oui, c'est les c'est à cause des de l'incendie qui vient du du Canada». Et une autre fois, je sortais de la salle de sport, heu, tout d'un coup, il était 14:30 de l'après-midi et tout d'un coup, il y a une lueur, heu, orangée là, orange, qui a envahi, heu, le le ciel et tout tout tout était est devenu, heu, orange en plein milieu de la journée. C'était bizarre, hein et c'était à cause des incendies qui venaient, heu, qui avaient été ramenés des, hem, du Canada, et maintenant c'est c ouais. Mais cette année, ces incendies et alors, heu, il y en a il y en a encore cette année, ils s alors là, heu, une chose incroyable, c'est qu'ils se sont redirigés vers un autre endroit. Ils sont allés vers la Russie et hem, et ils sont arrivés jus
Transportés par le vent non? Ah ouais? OK. Eh ben. Ah d'accord. Ouais. Ah c'est la direction du vent?
Direction du vent, ils sont arrivés jusqu'en France. Ils sont a traversés une partie de l'Europe, ils sont même arrivés, heu, jusqu'en France. Je crois que c'est c'est c'est en Savoie, je crois si je me trompe où où ils ont, heu, atterri. Rend compte? Vous vous rendez compte depuis le Canada jusqu'en France?
Ouais, c'est en Savoie parce qu'en Île-de-France, on a pas eu ça, non.
Ouais, ouais. C'est, heu, c'est incroyable, hein? Qui aurait pu imaginer ça des des choses comme ça, c'est c'est des choses que dont on n'en n'entendait pas parler, pas de cette ampleur, heu, il y a
Ouais, tout à fait. Ah oui, exactement.
il y a il y a il y a plus de 30 ans là quand j'ai enmé heu, enfin, il y a 40 ans quand je j'ai emménagé j'ai déménagé aux États-Unis, c'était, heu heu, c'est in incr incro incroyable.
Ouais, tout à fait. Mais heu, mais oui, c'est quelque chose, en fait, qui doit, heu, comment dire enfin, on doit tous participer à ça, on doit tous, heu, faire attention, on doit tous réduire notre consommation énergétique
Et ouais. Ouais.
et si on se dit que si on se dit que, de notre côté, si on le fait ça va pas servir à grand chose, bah, personne va le faire, en fait mais de toute façon il y a des actions qui ont, heu, qui ont été menées par, heu, par des collectifs, par des grands groupes et c'est un début, on va dire. Par exemple, pour tout ce qui est plast heu, sacs plastique dans les supermarchés.
Ouais. Ouais.
Et heu, consommation énergétique aussi sur les nouveaux produits, tout ce qui est PC, téléphone. Ils ont fait en sorte que ça consomme moins et en soi ça a réduit le l'émission de CO2. Du coup c'est une bonne chose.
Ah oui, ouais. Ouais. Ouais, oui, parce que c'est l'é c'est l'émission de CO2 qui ont contribué au réchauffement, heu, climatique. Parce qu'il y a le les gaz à effet de serre là, heu, qui, heu heu heu, pff, c'est c'est c'est incroyable. Tiens, ils disent que les incendies du Canada, heu, ont déjà dévoré la superficie de la Belgique. Les mégafeux. C'est incroyable jusqu'en Belgique.
Ouais. Oui. Ah ils appelaient ils appellent ça les mégafeux?
Les mégafeux. Bah oui parce que c'est, heu, c'est énorme quoi. C'est c'est incroyable, incroyable.
Ben, j'imagine bien. Après il y a la il y a la comment dire?
Mmh. Il y en a plus de 200 feux de forêt qui sévissent au Canada en ce moment, depuis plusieurs semaines. Trois millions cinq d'hectares. Hein?
Actuellement, là? Actuellement, là?
Actuellement oui, ils disent ils disent que déjà trois millions et demi et demi d'hectares ont été brûlés
Mmh mh.
alors, ils ont débuté dans le centre du pays. Mais maintenant, ils se sont déplacés à l'Ouest, ils menacent des les villes, heu, d'autres villes canadiennes et puis ils se déplacent, bah, jusqu'en Belgique, jusqu'en Europe, maintenant. Ils sont en Europe. Normandie, voilà, l'équivalent, heu, de la sup ouais non. C'est c'est inc c'est incroyable.
Il fait un tour. Ça fait un petit road trip des continents, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Punaise, c'est
Tu sais la fonte des glaces aussi, qui peut, heu, provoquer des tsunamis
Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, les tsunamis qu'il y a eu, heu
et heu, ça peut même provoquer des migrations
Ouais.
ça peut même provoquer des migrations de gr de groupes de pingouins ou même de d'orques en fait.
Ouais, bah oui, parce qu'ils ont plus de, heu heu, leur habitat a été, heu, complètement, heu, chamboulé parce qu'à cause du des glaciers qui fondent
c'est, heu, c'est incroyable et puis ça provoque des inondations et comme vous avez dit des tsunamis parce qu'il y a eu un un tsunami dévastateur en Indonésie, c'était, heu, il y a il y a quelques années là, il y a je sais plus 3-4 ans, peut-être plus. C'est, heu, voilà, bah, il y a toujours eu des catastrophes na naturelles, mais pas, heu heu, pas comme on en voit, heu, en ce moment, c'est une catastrophe après l'autre, c'est incroyable.
Tout à fait. Après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'on va on va abattre des arbres maintenant pour faire des des parkings.
Et ben dis donc.
Ou des lotissements, et ça, ça améliore pas les choses. Dans le sens où ça va provoquer les animaux à à sortir de leur habitat, à sortir des forêts, à sortir, heu, bah, du de leur habitat naturel quoi, parce que c'est littéralement comme si on on abattait leur maison quoi.
Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais et puis, heu, sans compter les tribus-là, qui étaient dans la forêt, heu, amazonienne, heu, maintenant ils ils ils ils démén ils ils se déplaçaient plus vers le le le fond de la forêt et puis maintenant, ben, comme ils ont, heu heu heu, abattu les arbres de déforestés, là, heu, sur toute une zone et ben, ils sont arrivés à la zone où les tribus, heu, campaient là et puis ils sont à découvert maintenant devant les autres, devant la la population, heu, générale qui est à laquelle ils ont ja a avec laquelle ils ont jamais eu de contact alors ce ça ça ça dérange leur mode de vie eux aussi. C'est, heu
Ouais, tout à fait.
ouais, c'est, heu, c'est dingue, heu, ouais. C'est, heu, en en
Bah, c'est littéralement leur maison quoi, parce qu'ils habitent là, ils ont grandi là et heu, ils ont fait leur vie ici, quoi.
Ah bah oui, ils ont fait, heu, leur vie, heu, loin de la civilisation. Donc, heu, la civilisation, ils se ils ils connaissent pas. Bah, heu, quoique ces dernières années, ils ont enfin ils ils connaissent pas, ils commencent à connaître par la force. Mais, heu, voilà et c'est
Mais je pense que ces personnes là, ils connaissent, heu, ils connaissent la vraie valeur de la nature. La vraie valeur de la nature, des forêts, des arbres, en fait. Parce que, ils vont se servir de ça de de ça parce qu'ils sont éloignés de toute civilisation et c'est tout ce qu'ils ont, quoi
Ah ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est tout ce qu'ils ont et puis maintenant heu
c'est tout ce qu'ils ont et heu, ils ont une meilleure connaissance des plantes aussi que nous
Ouais, absolument. Mais bon, heu, c'est les c'est les
parce qu'ils savent ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger et cetera.
Ouais, bah oui, parce qu'ils se nourrissent carrément, heu, dans la nature quoi, avec ce qu'ils trouvent, heu, dans la nature. Ils vont pas, heu, faire leurs courses, heu heu, au magasin, hein. Mais, heu, mmh, c'est, heu, donc, c'est c'est, heu, c'est tout tout ça la déforestation, le la pollution, heu, causée par le par le carburant, le pétrole, bien tout ça, ça a contribué à toutes les catastrophes, heu, naturelles qu'on est en train de de s de souffrir, là, en ce moment, qui sont qui sont qui se produisent, heu, un peu partout. Moi, j'ai il y a eu, heu, même en en Floride, il y a souvent des ouragans là-bas et puis accompagnés de tempêtes de pluie. Mais, heu, cet hiver, il y en a eu une terrible, heu, ils ont été, heu, plusieurs jours à l'avance ils ont évacué, heu, une bonne partie, heu, de de l'endroit, heu, de la partie de la Floride où, heu, le le l'ouragan allait, heu, frapper, quoi.
Ouais.
C'est, heu, c'est incroyable.
Ouais mais heu, en fait ça ça touche tout le monde et ça touche, heu, vraiment tous les tous les aspects dans le sens où ça touche les humains, ça touche les animaux et heu et en fait ça ça dégrade le ni la qualité de vie.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Exactement, ouais et hem et puis, heu, ça ça rend des gens, heu, sans abri, hein, heu heu, il y a il y a quelques années, là, il y en avait eu, heu, il y avait eu, heu qu'est-ce que c'était? C'était un tremblement de terre qui s'était, qui était arrivé? Non non, c'était un un ouragan aussi je crois, c'était un ouragan ter très i énorme en Louisiane et heu, ça avait été ça avait dévasté une une bonne partie de la Louisiane et ça avait, heu, détruit, heu, plein de maisons, heu, de, heu, parmi les les les gens de la classe moyenne ou, heu, ou pauvres, parmi les pauvres quoi. Alors qu'ils se sont retrouvés sans, heu, sans logement et puis, heu, bon bah, il y a un programme qu'ils ont développé pour reconstruire les maisons mais heu, ça a pris, heu, plusieurs années et je sais même pas s'ils ont pu, heu, tout s'ils ont tout reconstruit. Pff, c'est, heu
Ça? Ah, d'accord.
c'est c'est dingue, hein? Moi, il y a des endroits où jamais j'achèterai une maison comme la Floride, surtout en ce moment avec les les bah, oui parce qu'i il arrive souvent des des ouragans ou des catastrophes naturelles, mais maintenant que les catast
Ouais. Ah ouais? Ah d'accord. l y a des zones comme ça, ouais.
Ah ouais, mais maintenant que les catastrophes naturelles sont, heu, incontrôlables, sont devenues incontrôlables, alors là, heu, d'ailleurs, d'abord, c'est impossible de trouver, heu, une assurance parce que, heu, ou alors si vous, heu, vous trouvez une assurance ah, bah ouais et si vous trouvez une assurance, c'est extrêmement cher, donc heu heu, voilà don donc vraiment c'est pas c'est pas des endroits où, heu, où emménager, hein, heu, même si les maisons sont pas chères à l'achat, heu, il faut se méfier parce que ces é les évènements, les catastrophes naturelles arrivent fréquemment et elles sont dévastatrices.
Ah, ils savent très bien qu'il y a qu'il y a pas mal de choses qui arrivent là-bas.
On peut tout perdre, heu, tout d'un coup. Tout d'un coup.
Ouais. Tout à fait. Mais après, heu, ça c'est c'est assez particulier parce que, heu, Il y a littéralement rien à faire. Si on a une maison solide, ça va tenir, si on n'a pas une maison solide, ça va pas tenir en fait. Il y a pas de mesure qu'on peut prendre.
Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais. À à part l'évacuation, quoi. A part oui, à part l'évacuation, hein. C'est ce qui s'est passé cette année, heu. Les gens ont évacué ou alors ils sont allés dans le dans le sous-sol s'il y avait des sous-sols. Parce que les sous quand on va dans les sous-sols, on est assez protégé.
Et heu et oui, ça peut. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Mais heu
Mais après faut faire attention parce que si tout s'écroule, on va être coincé.
Mais Ouais, exactement. Ouais, si tout s'écroule on est coincé dans les sous-sols, oui. Mais bon les les les équipes de de secours en général, heu, elles elles elles arrivent, hem
De secours.
à heu heu, à à sortir les gens, heu, assez, heu, enfin assez vite, heu. Ça peut prendre, heu, quelques jours mais, heu, à
À sortir les gens de là?
ouais ils arrivent, heu, souvent à à sortir les gens des des décombres.
Ouais, tout à fait.
Si si si on le sait, heu, où ils sont hein, heu, parce que là dans le dans le der
Ah, bah de toute façon, ils ont des moyens qui sont, heu, plutôt bien de chercher. Ils vont utiliser des appareils, ils vont utiliser des chiens aussi.
Ouais, ouais.
Et heu, souvent ça
Oui, oui. Bah avec la technologie d'aujourd'hui, heu, on peut, heu, on peut tout de suite détecter où se trouvent, heu, des personnes, oui. C'est, heu heureusement qu'il y a, heu, au moins ça, heureusement qu'on a la technologie qu'on a aujourd'hui, heu, parce que, heu, si c'était, heu, avec les catastrophes, heu, naturelles telles qu'elles sont aujourd'hui, heu, d il y a il y a je sais pas, hem, 100 ans par exemple, heu, ben, heu, ils auraient pas ils pourraient pas faire, heu, grand chose hein et les gens il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de gens qui périraient à chaque fois.
Ouais, tout à fait. Mmh, bien sûr.
Ouais, exactement, ouais.
Tout à fait. Mmh. Tu sais la techno maintenant, on peut faire plein de choses.
Mmh mh.
Y compris la se le secours de de personnes en danger quoi.
Ouais, ouais, ouais, ouais. Bon ben, merci pour cette conversation hein, heu, à bientôt, à bien
Merci à vous aussi.